हाँ, सही बात है।
ठीक है, और अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, वो ज़्यादातर पुरुषों के साथ रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब उ पुरुष उसी से आते हैं कि सारे के सारे मेल्स ही हैं, तो इसलिए जो मेरा विश्वास है, वो ज़्यादातर उन्हीं की ओर रहता है। और ऐसा नहीं है, कि मैंने मतलब लड़कियों की तरफ से कोई धोखा खाया है या कुछ है बट कहीं न कहीं मेरी मानसिकता है ना उसी पर जाकर टिक गई है, कि नहीं लड़कियों के साथ भी बनती है बट लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ बनती है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरे कज़िन्स हों या दोस्त हों या को-वर्कर्स हों। मैंने हमेशा देखा मेरे सर्कल में अगर 10 मेंबर हैं, तो 10 में से 7 तो लड़के मिलेंगे ही मिलेंगे। <chuckles> यस।
हुँ। जी। हुँ। अच्छा। <laughs> हाँ। जी। हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। <laughs> अच्छा, अच्छा, जैसे आपने बताया अभी 7-8 महीने शायद 8 महीने पहले ही आपकी यात्रा हुई थी। क्या अगर फ्यूचर में कभी कोई आपके फैमिली फंक्शन्स या उनके यहाँ ऐसा जैसे उन्होंने बताया कि 1 महिला मित्र भी थी उस ट्रेन में, कोच में, तो आप लोग एक-दूसरे को कहाँ देखते हैं आने वाले कुछ साल में, कभी कुछ ऐसा फैमिली गैदरिंग वग़ैरह करते?
जी। जी, जी। जी। जी। जी। नहीं, नहीं, नहीं फैमिली के साथ तो मैं नहीं देख सकती, क्योंकि जो उनके दृष्टिकोण होगा वो मुझे ही उस, उस, उस समय का अनुभव जो अच्छा होना चाहिए, वो महसूस करने के बजाय वो विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो मेरा त्योहार और मेरा मनोरंजन सब अस्त-व्यस्त हो जाएगा, अगर मैंने वो किया तो। चलो ठीक है। जी।
अच्छा। हाँ। हाँ। <laughs> जी। जी। अ, हाँ, ये सही बात कही आपने। अच्छा, जैसे कि अगर उस सफर में उनका कहीं न कहीं एक अच्छा आचरण ज़रूर रहा ही होगा, तभी ये बातचीत आज यहाँ तक है क्योंकि ये ह हम लड़कियों को कहा भी जाता है, वो पहले कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन में ही, कहीं न कहीं अ, मेल की इंटेंशन वग़ैरह हाँ।
जी। जी। जी, जी। हाँ, जो पहली मुलाकात होती है, जो पहला अनुभव रहता है, वो हमेशा याद रहता है।
जी और वही न निश्चय करता है कि वो दोस्ती, बातचीत या रिश्ता आगे कहाँ तक जा सकता है।
जी। हाँ और जहाँ तक मुझे लगता है शायद उसने भी थोड़ा इस बात को समझा और आगे से उसने कभी पहल नहीं की, कि मुझे बात करनी है या कभी ऐसा कोई अपनी तरफ से उसने कभी पहल नहीं की। जिससे मुझे किसी भी तरह की असुविधा हो, तो आपसे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। हाँ। ये बहुत खूबसूरत बात है। जी। <chuckles>

ओके। <chuckles> इतनी सारी मतलब चीज़ें आप लोगों में अ, मतलब मैच कर रही थी।
<chuckles> फ़िर उस जी, जी, मैच कर रही थी पर उसका मुझे बहुत देर बाद पता चला और फिर रात को भी जब जो रिटर्निंग की ट्रेन थी, वो भी हमारी सेम थी। <chuckles>
हाँ। अच्छा। अच्छा। <chuckles> अच्छा, जब अ
तो बस, फिर तो उसके बाद तो बात होनी ही थी। हुँ, जी।
हाँ अ, अच्छा, जब आप शुरुआत में जब आप आई, आप उस सीट पर आई और ऐसा-ऐसा था, तब आपको लग रहा था कि इस शिख शख्स से इतनी सारी चीज़ें मैच कर जाएँगी, धीरे-धीरे इसके बारे में मुझे इतनी बातें पता चलेंगी और आगे बातचीत बढ़ेगी? ऐसा कुछ आपको पहले लग रहा था उसको देखकर?
हाँ जी। हाँ। नहीं, नहीं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि कहते हैं ना, भई मेरी ऐज ग्रुप में और उसकी ऐज ग्रुप में बहुत डिफ़रेंस था। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ थी, तो कहीं न कहीं एक लड़के से अगर लड़की बात कर रही है, तो फ़ैमिली ना चाहते हुए भी उसको शक की नज़रों से देखती है, कि ये इससे क्यों बात कर रही है। या चाहे वो मैरिड हो, मदर हो या अनमैरिड हो, कोई भी किसी भी ऐज ग्रुप की हो, बट 2 अगर स्ट्रेंजर बात कर रहे हैं, तो नज़रें सिर्फ लड़की पर होंगी, लड़के पर नहीं। सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, तो मैं इसलिए उसको अपनी तरफ से थोड़ा-सा दरकिनार कर रही थी। पर फिर भी बात होनी थी तो हो गई, इवन ब बीच में आके जो मेरे साथ थे फ़ैमिली से गए हुए थे, उन्होंने पूछा भी कि क्या तुम इसको जानते हो पहले से? क्या तुम्हारी बात हुई इस इसपे? <chuckles>
अच्छा। हाँ। हाँ, वो थोड़ा-सा माहौल रहता है। जी। हाँ। हाँ, क्योंकि <laughs> क्योंकि ये अ, मतलब बहुत ही मतलब कम होता है, देखने को मिलता है कि सफर पे जा रहे हैं, कोई अनजान हो उसे अगल-बगल सीट वाले से आप बहुत कम बात करते हैं और यहाँ पे तो आपने बताया कि बातचीत शुरू हो गई थी।
हाँ। हाँ। जी, जी, जी। तो बस यही था फिर धीरे-धीरे बातचीत शुरू हुई, फिर उसके बाद अपनी-अपनी डेस्टिनेशन पर उतर गए और डेस्टिनेशन दोनों की सेम थी, दोनों को एक ही जगह जाना था।
अच्छा। हाँ। <chuckles> अच्छा जैसे उनके बारे में तो आपको पता चल गया क्योंकि वो बार-बार आ जा रहे थे, उन्होंने बताया भई बगल वाले कोच में ऐसे-ऐसे उनसे संबंधित 1 मित्र महिला वहाँ बैठी हुई है। तो क्या आपसे भी उन्होंने कोई बातचीत करी मतलब पूछा, आपने भी अपने बारे में कोई बातचीत उनसे शेयर करी?
उ, हुँ, जी। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ, नहीं उन्होंने भी पूछा कि आप क्या करते हो, कैसे क्या? तो इसीलिए जैसे कुछ उन्होंने बताया, तो फिर भई मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि थोड़ी बहुत तो इंफ़ॉर्मेशन मुझे भी उनके साथ साझा करनी पड़ेगी।
अच्छा। हाँ। <chuckles>
तो, इसलिए जितना मुझे लगा कि उस टाइम के लिए जितना ज़रूरी था, वो मैंने उस टाइम के लिए शेयर किया। अब फ़िलहाल मेरी भई अब रोज़मर्रा के केसेज़ पर तो बात होती नहीं है, पर हाँ, फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है, अगर किसी काम के लिए या किसी ज़रूरत के लिए अगर मैं कॉल करूँगी, तो वो हो सकता है कि हाँ मुझे ये काम है, अगर तुम कर सकते हो तो बता दो, तो वो हो जाएगा, इसलिए। हुँ।
हाँ। अच्छा। हुँ। हुँ। मतलब कि एक अनजान सफर में निकल के, अनजान से मिलके, इतनी बातचीत से हो गई दोस्ती कि हाँ, एक ज़रूरत के समय आप लोगों की आपसी बातचीत हो सकती है।